Ôi, bạn ơi, ờ, gần đây ấy, mình, ờ, mới bắt đầu là, ờ, tập luyện, đi tập thể dục thể thao, và mình bắt đầu là đi đến phòng tập gym rồi nha. Nhưng mà, ờ, lúc này ấy, thì, ờ, mình cảm thấy là, ờ, sao mà mình có nhiều cái nỗi lo lắng quá, khi mà mình bắt đầu tập ở như chỗ này ấy. Vì, à, lâu nay ấy mình tập thì mình chỉ gọi là, ờ, mình tập ở nhà này, hoặc là mình có ra những cái sân sân vận động ở gần nhà để mình tập thôi, để mà tập cùng với mọi người. Chứ chưa bao giờ là mà mình đi đến cái phòng tập như thế này cả, đây là lần đầu tiên mà mà mình đi đến một cái nơi, gọi là, ờ, có đông người tập, ờ, thể thao thể hình như thế này, và lại cũng gặp những cái người, gọi là, ờ, có cái sự chuyên nghiệp ấy. Đó, thành ra là mình rất là bị choáng ngợp luôn, và mình lo lắng rất là nhiều điều, mình lo là là mình ra đó rồi mình sẽ bị để ý này, rồi m mình lo là mình tập không có được rồi sẽ bị người ta cười chê này. Rồi, à, mình lo đủ kiểu là có khi nào rồi người ta sẽ nhìn vào mình rồi người ta sẽ nói rằng là "Ờ, ôi trời ơi! A, trông như thế mà, à, đi tập mà hoài mà lại cũng, ơ, không có cái kết quả này" rồi rồi họ sẽ cười mình nữa. Đó, thì bạn xem là làm sao để mình có thể là vượt qua được những cái nỗi lo lắng như thế không?
À. Ừm. À, mình hiểu. Ừm. Ừm. Ừm. Rồi. Ừm. À. Ừm. Ờ, ô kê, mình rất là hiểu cái tình trạng của bạn nha. Ờ, chắc chắn là ở cái giai đoạn này bạn đang cảm thấy rất là bối rối, cũng như là chưa đủ tự tin khi mà đến cái phòng tập gym, đúng không? Thực ra thì ai trải cái giai đoạn đầu tiên khi mà đến những cái chở chỗ đông người để mà tập luyện á bạn, thì chắc chắn là cũng đều sẽ có cái cảm giác giống như là bạn thôi. Bạn đừng lo nhá, chúng ta có cách tháo gỡ nha. Thế thì bạn cho mình hỏi trước đã nhá. Không biết là trước đó thì bạn đã từng tập luyện thể dục thể thao chưa dù là tập ở nhà hay là tập cùng với nhóm bạn bè chẳng hạn?
Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, có, có nha bạn nha. Thì, ờ, như lúc nãy mình đã chia sẻ đó là mình cũng có tập ở nhà rồi, nhưng mà có nghĩa là mình cũng chưa phải là mình mình tập một cách chuyên nghiệp ấy, thì mình cũng chỉ, gọi là, à, mình, à, mình tập để cho duy trì cái sức khỏe của mình thôi, chứ chưa bao giờ là là vào một cái hệ thống hay là theo một cái kỹ năng, hoặc là một cái kỹ thuật nào đó một cách chuyên môn. Thì khi mà mình đến phòng tập như thế này ấy là lần đầu tiên mà mình tiếp xúc cũng như là mình bắt đầu với những cái thiết bị hiện đại này, rồi lại, ờ, mình bắt đầu là, à, tập một cách là có bài bản và có có, gọi là, có hệ thống ấy. Đó, thành ra là, à, mình lo lắng rất là nhiều luôn. Đó, và có một cái điều mà mình mình cảm thấy, a, vô cùng là ái ngại và và xấu hổ nữa đó là cái cái việc mà mình không có biết sử dụng các cái thiết bị ấy, thì mình rất là sợ bị người ta nói rằng là bị quê hay là cái hay là hay là người hay nói rằng là, à, "Trời ơi, đến những cái đồ đơn giản như thế này mà cũng còn không biết sử dụng nữa thì, à, tập cái gì." Đó, nên là mình, à, rất là, à, sợ luôn bạn ạ.
Ừm. À. Ừm. Đúng. Ừm. Hiểu. <chuckles> Ừm, rồi. Ừm, thực ra thì những cái lo ngại của bạn cũng dễ hiểu mà, đối với những người mà lần đầu tiên tới những cái nơi như là phòng gym á, thì chắc chắn là sẽ cảm thấy hơi bị ngợp một chút, tại vì phòng gym thì có rất là nhiều những cái thiết bị yêu cầu là phải có kiến thức thì mới có thể hiểu được. À, ví dụ như là một người mà chưa từng đến phòng gym, thì ngay cả có khi cái máy chạy bộ nó vận hành như thế nào mình cũng chưa từng biết đến, đúng không? Nên là cái việc mà bạn lo lắng cũng rất là bình thường thôi. Thế thì bạn cho mình hỏi thêm là bạn có người bạn đồng hành nào cùng tới phòng tập gym không? Hay là bạn có thuê cái người, à, ờ, huấn luyện viên cá nhân để mà hỗ trợ bạn, người, gọi là, người PT đó bạn, để mà hỗ trợ bạn trong cái quá trình bạn luyện tập không nhỉ?
Ừm. Đó, đó, đúng luôn. Ừm. À, mình cũng đang cân nhắc đến việc là mình sẽ là thuê một, ờ, gọi là, huấn luyện viên để mà hướng dẫn cho mình cái phút ban đầu như thế này, nhưng mà mình vẫn chưa bắt đầu ấy. Tại vì là, à, mình cũng mới, cho nên là mình cũng đang thử đến xem là mình làm quen xem như thế nào đã, rồi mình với á nghĩ đến cái vấn đề đó sau. Còn bạn của mình thì, à, ban đầu thì cũng có một vài người bạn này đi cùng với mình, gọi là, ờ, buổi đầu thì họ đi cùng cho mình, gọi là, đỡ ngại đi ấy, ơ, để mà làm quen. Nhưng mà về sau thì là do là lịch trình của mỗi người mỗi khác, cho nên là mình cũng không thể là lúc nào mình cũng đi cùng với họ được đấy, thành ra là mình cũng chỉ là, à, đa số là mình cũng sẽ phải đến một mình thôi. Đó, thành ra là, à, mình lại vế lo lắng nhiều thứ như thế, do là mình gọi là cái cái cái lần đầu tiên mà mình đi tham gia vào một cái cái nơi như thế này ấy, thì mình mình cảm thấy là, ờ, mình bỡ ngỡ lắm, rồi những cái người khác, rồi họ sẽ nhìn mình với ánh mắt như thế nào chẳng hạn, rồi mình cũng không biết là sẽ giao tiếp với họ ra sao nữa. Đó, rồi, ờ, à, còn một điều nữa mà khiến cho mình cảm thấy lo nữa là, à, mình cũng sợ rằng là mình đến rồi mình mình tập không có đúng cái cái kỹ năng, rồi mình tập không có đúng với động tác, thì không biết là rằng là, à, sau này liệu là, à, nó có để lại cái điều gì đó hại cho mình không chẳng hạn. Đấy, thì mình cũng lo đủ thứ, kiểu, trên đời như vậy bạn ạ.
À. Ừm. Cũng hợp lý. Ừm. Tốt. Ừm. Mình hiểu, ừm. Cũng đúng. Ảnh hưởng. Ừm. Ừ, rồi. <laughs> Tính ra là bạn cũng có rất là nhiều những cái nỗi lo ha, nhưng mà cái cảm giác đấy nó cũng hoàn toàn bình thường đó bạn. Tại vì bạn là người chưa có kinh nghiệm mà, nên là đi tới một cái nơi mà không có người hướng dẫn hoặc là bạn của bạn chỉ có thể chỉ bạn như một vài cái cơ bản thôi ấy, thì cũng vẫn khiến cho bạn bị bối rối, cũng như là chưa có hiểu rõ về cái cơ chế vận d tòa ừm, sử dụng của những cái loại máy móc ở đấy ha. Thế thì, à, bạn cho mình hỏi thêm là liệu là bạn muốn đi tập vào cái khung giờ nào vậy? Liệu là, ừm, n cái khung giờ mà bạn lựa chọn á là có phải là giờ cao điểm mà nhiều người cùng đi tập không ta?
Ừm. Ừm. À, ờ, bạn nói cái điều này thì mình cũng thấy là đúng đó nha, tại vì là ban ngày thì ai cũng phải đi làm hết mà, đúng không bạn? Thì, ờ, ờ, thường thì sẽ rảnh vào cái kh cái khung giờ là tầm chiều chiều, khoảng tầm sau 5:00 chiều đó, thì mình cũng đi vào cái giờ đó, thì cái giờ đó đúng là cái giờ cao điểm luôn ấy bạn ạ. Thì cái khu của mình ấy thì là hầu như là ai cũng đi vào trong cái giờ đó, thì lúc mà đến đó thì mình thấy đông vô cùng luôn. Trời ơi! Mình đã ngại rồi mà lại còn toàn là gặp những, ơ, ơ, không biết là bao nhiêu người nữa, gọi là, ờ, mình đã đã lóng ngóng rồi mà lại còn ra rất là đông người như thế nữa, thì mình cảm thấy là, à, rất là khó để mà, ờ, gọi là, mình có thể tự tin để mà mình mình tập luyện được ấy bạn ạ.
Ờ, đúng, đúng. Ừm. Ừm, đúng rồi. Mình hiểu. Ừm. <laughs> Ừm, mình hiểu rồi chứ. Ờ, thực ra thì, ờ, ờ, thứ nhất là bạn đã có cái, ưm, động lực và cũng như là biết ý thức về cái sức khỏe của mình, và cũng đã chủ động đi tới phòng tập gym để mà có thể luyện tập một cách chuyên nghiệp, đúng không? Và thứ hai nữa là bạn cũng đang cân nhắc là tìm một cái người huấn luyện viên để mà có thể hỗ trợ cho mình, ờ, trong cái trường hợp mà mình cần có thêm kiến thức về những cái bài tập, cũng như là cách sử dụng những cái loại máy móc ở phòng gym ha. Mình thấy là bạn cũng đang có một cái sự chuẩn bị chuẩn bị nhất định để mà chuẩn bị cho cái, ờ, ừm, cái cái lần tới mà tới phòng tập gym rồi đấy chứ, à, dựa vào cái tình huống mà bạn đưa ra thì mình có một vài các cái lời khuyên như sau nha. Đầu tiên á, về cái vấn đề tâm lý á, thì, à, đúng là bạn đang lo ngại rằng là khi mà bạn tới phòng gym thì nhiều người sẽ đánh giá bạn này, rồi là khiến cho bạn bị quê này, rồi là nhìn cái cách mà bạn thiếu chuyên nghiệp thì sẽ đánh giá cái cái khả năng, ờ, sử dụng máy móc, cũng như là khả năng luyện tập bài của bạn, đúng không? Tuy nhiên là bạn ơi, hầu hết mọi người khi mà tới phòng gym á, thì họ sẽ chỉ tập trung vào cái bài tập của họ thôi, không ai để ý đến người khác mấy đâu. Chỉ trừ có những người mà, gọi là, những người mà, ờ, huấn luyện viên cá nhân á, họ sẽ để ý tới những cái người học viên của họ, chứ còn những cái người khác đi tập á, thì cũng sẽ ít khi mà để ý đến người khác lắm, nên là bạn hãy cứ tập trung vào những cái bài tập của mình. Ờ, thường thì những cái người mới giống như bạn á, sẽ nghĩ rằng là mình bị nhìn, nhưng mà thực tế thì mọi người thường nhìn gương để mà tự chỉnh cái phom dáng của họ, cũng như là chỉnh cái tư thế của họ đó bạn. Vậy nên thì bạn hãy hãy nhớ cái điều đấy nha, mọi người đều bận để mà tập cho chính bản thân họ, nên là sẽ không có ai để ý đến bạn quá nhiều đâu. Nhờ vậy thì bạn cứ có thể tự tin lên và cứ tập nh như những cái gì mà mình mong muốn, chứ đừng có đặt nặng cái tấm vấn đề ý rằng là người ta để ý đến mình quá nhiều nhá.
Ừm. Ừm. Ừm. Đấy, đấy, đúng rồi! À, thế hả? Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. À! Ừm, ừm. Trời ơi. Ờ, đúng như là bạn nói đây có lẽ là do là, gọi là, mình cứ tự, ờ, huyễn hoặc mình thôi. Mình cứ lo lắng, gọi là, lo xa ấy chứ còn, à, thực tế là khi mà mình đến như thế thì làm gì có ai người ta rảnh đâu mà người ta để ý đến mình, đúng không bạn? Ờ, có lẽ là có lẽ là chỉ có một mình mình, gọi là, rảnh nên là mình cứ đi để ý người khác thôi, chứ còn người khác ai người ta cũng phải tập luyện, gọi là, tập trung cho mình. Ờ, mình hiểu rồi.
Ừm. Chính xác, chính xác, ừm. Rồi. Đấy là cái lời khuyên thứ nhất ha. Và thứ hai nữa, thì như là bạn nói nếu như mà trong trường hợp mà bạn không thuê huấn luyện viên cá nhân, những người mà có thể trực tiếp, ờ, hướng dẫn cho bạn về cách sử dụng máy móc cũng như là làm nh tập những cái bài tập làm sao cho nó đúng kỹ thuật và đúng với lại là cái cái cái lý thuyết á, thì bạn có thể bắt đầu bằng những cái khu an toàn thôi. Ơ, không cần bạn không cần phải lao ngay vào những cái khu vực tập tạ đông người hay là những cái máy tập mà nhìn rất là phức tạp đâu, bạn có thể thử tập những cái máy, ví dụ như là cái máy chạy bộ này. Đó, ờ, vào thì ví dụ bạn có thể thử nhìn lại cái màn hình chính để mà nhấn cái nút khởi động lên trước đã, rồi sau đó tự điều chỉnh. Mình nghĩ là với một người trẻ và, ờ, có cái sự năng động như bạn ấy, thì mình nghĩ là cái việc mà học tập và làm quen á, nó cũng sẽ rất là dễ thôi. Còn nếu như mà trong trường hợp và bạn vẫn chưa tự tin thì bạn có thể tìm trước ở trên mạng, ví dụ như là cách sử dụng máy chạy bộ ở phòng tập gym, đó thì người ta sẽ đưa ra cho bạn một rất là cơ bản, và tới đó thì bạn có thể tập với cái máy chạy bộ trước này. Hoặc là nếu không á, mà bạn vẫn chưa muốn làm quen với máy móc á, thì bạn có thể tới những cái góc yên tĩnh hơn của phòng tập, <sniffs> ờ, thì d ừm, làm quen dần dần và sau đó mở rộng cái khu vực an toàn của mình ra, à, không nhất thiết là phải, ừ, tới những ngay lập tức để mà, ờ, tạo có cái cảm giác áp lực đâu. Ờ, bạn có thể đới những cái nơi yên tĩnh và sau đó thì cái cảm giác tự tin của bạn nó sẽ tăng dần, rồi sau đó thì bạn mới chuyển sang những cái khu vực mà nó c cần nhiều chuyên môn hơn, ví dụ như là khu vực tập tạ chẳng hạn, hoặc là những cái nơi mà có cái máy móc nó phức tạp hơn, rồi thậm chí là có thể hỏi những cái người xung quanh về cách vận dụng cũng được. À, hãy giữ cái sự tự tin ở trong trước đã ha, để mà có thể, à, duy trì được cái việc tập đều đặn nhá. Bạn thấy sao?
Ừm. Ờ. Ờ, ờ. Ừm. Ừ, đúng rồi nhỉ? À. Ừ, ừ. Ừ ha. Ừm, ừm, ừ, đúng rồi. Ờ, bạn nói đúng đấy, mình cũng không nên là vội vàng, gọi là, cái gì mình cũng đụng đến hay là phải thử nghiệm trước, đúng không? Mình cần phải là làm quen dần từ những cái điều, gọi là, đơn giản trước đi. Ờ, cái gì mà mình chưa biết thì mình có thể là, à, lắng vào một cái khu vực nào đó để mà mình tìm hiểu này, hay là hỏi người khác, điều này là đúng đắn đó nha. Tại vì là thực ra ấy, nói thật với bạn là mình cũng sợ là ngay cả những cái máy chạy bộ khi mà mình đến ấy, thì mình thấy là có nhiều người không biết sử dụng, mình coi ở trên trên trên mạng, trên ti vi ấy, cứ thấy là người ta bấm vào rồi, ờ, kiểu như, không may mà bấm mạnh quá chạy không kịp còn bị ngã nữa. Đó, nên là mình cũng rất là sợ.
Ừm, rồi. Ừm. <laughs> Ừm, rồi, đúng rồi. Ừm, rồi, bạn đúng rồi đó bạn. Thì thay vì vậy thì bạn có thể thử, à, xem trước các cái hướng dẫn sử dụng ở trên mạng xem sao nha. Ờ, và để mà không có bị bối rối á, mình khuyên là bạn nên viết ra hoặc là xem trước những cái bài tập, ờ, 3 đến 4 bài tập đơn giản mà bạn sẽ tập ở trong ngày nha. Khi mà bạn có sẵn một cái, ơ, một cái kịch bản rồi ấy, thì bạn sẽ đỡ bị sợ và đỡ bị cái tình trạng, gọi là, đứng ngơ ngác và không biết làm gì ở cái phòng gym đấy á. Đó, thì bạn có thể xem trước ở trên kênh YouTube chẳng hạn, sẽ có rất là nhiều những cái bài bài tập mà người ta tập ở phòng gym luôn, người ta có thể có những cái hướng dẫn sơ bộ để bạn xem trước, hoặc thậm chí là bạn có thể vừa tập và vừa mở cái kênh Youtube đó ra cũng được. <sniffs> Ngoài ra á thì, ờ, ờ, bạn nên tập những cái bài tập dễ thôi để mà cơ thể mình có thể làm quen, bạn quen dần với cái môi trường ở đấy trước đã. Đừng chọn những cái bài tập quá phức tạp nha, ví dụ như là bạn chỉ cần tập squat nhẹ này, kéo xô này, đẩy ngực máy này, hoặc là những cái tạ đơn cơ bản á. Khi mà bạn thấy quen rồi, bạn bớt lo rồi thì bạn sẽ có thể mở rộng cái phạm vi của mình ra và tập những cái bài phức tạp hơn sau cũng được mà, đúng không?
Ừm, ừm. Đó, đó, trời ơi! Ừm. À. Ừ, ừ, đúng rồi. Ừm, ừm, đúng rồi, đúng rồi. Mình sẽ nghe theo lời của bạn đó, à, chắc chắn là mình sẽ vừa phải đi tập này, mình sẽ phải là vừa mở điện thoại để mà xem hướng dẫn luôn ấy. Tại vì là bây giờ mình chưa có thuê huấn luyện viên mà, thì, à, mình có thể là xem họ như là thầy này để mà hướng dẫn cũng như là để mình bắt đầu tập luyện. Ờ, bạn nói đúng đó, mình nên là bắt đầu từ những cái gì nó nó đơn giản trước đi, để cho mình nó an toàn trước, thực sự là rất là hữu ích với mình.
Đúng rồi. À, đúng rồi và ngoài ra ấy nghe, mình có một cái mẹo rất là hay dành cho bạn nữa, nếu như bạn là một người yêu âm nhạc á thì mình mong rằng là bạn có thể đeo tai nghe trong cái thời gian mà bạn tập nha. Bạn biết không? Âm nhạc á, nó sẽ giúp cho bạn tách mình khỏi đám đông và lúp ừm, giúp cho mình giảm cái cảm giác bị soi mói. Nếu như bạn không thích âm nhạc thì bạn có thể thử nghe podcast, hoặc là nghe sách nói cũng được, nghe bất kỳ những cái gì mà bạn thích ở trong cái thời điểm đấy, tập trung cái năng lượng hoàn toàn vào bản thân mình thôi chứ đừng có nghĩ tới những cái không gian xung quanh, hay là nghĩ tới quá là nhiều người ở xung quanh thì, ờ, nhờ có vậy á, bạn mới có thể hoàn toàn thư giãn được này, và cũng như là tập trung được vào những cái bài tập của mình để mà bài tập có thể hiệu quả nhất nhá.
Ừm, ừm. À, ý này hay ha! Ừm, ừm, rồi mình thấy cái mẹo này hay đó nha, à, chắc là mình cũng sẽ thực hiện đó, vừa nghe nhạc này, à, giảm bớt đi cái sự, à, chú ý sang xung quanh này, à, và cũng tăng thêm cái sự, à, tập trung cũng như là tự tin của mình nữa, thì cái cách này mình cũng thấy hay và cũng tạo cho mình một cái phong cách là là đeo nhạc thì trông nó cũng ngầu ngầu nữa, mình sẽ cảm thấy là, gọi là, đỡ bị quê hơn nữa. Ờ, cái ý này hay ha! À, cảm ơn bạn hôm nay đã dành thời gian để mà chia sẻ cho mình những cái lời khuyên thực sự là rất là bổ ích đối với cái người mà mới lần đầu đi đến phòng tập như mình bạn nha! Thực sự là cảm ơn bạn rất là nhiều luôn đấy!
Hay ấy. Cho bạn thoải mái tập ở phòng gym nha.